Oh oh.
Tapi aku paksain buat tidur soalnya kan katanya kan kalo makan malam-malam itu gak baik juga kan?
Mhm. Oh, gitu. Oh itu tengah eee, ini ya udah malem banget ya, Kak, ya?
Mhm. Nah, terus terus mhm. Iya udah malem banget itu udah jam 11.00-an gitu.
Oh gitu. Waduh, ya ya ya. Oh, oke oke. Nah kalau aku sendiri, eee, hal yang paling penting dalam menjaga kesehatanku sehari-hari sam eee, sama seperti Kakak, eee, yaitu olahraga dan tidak boleh melewatkan yang namanya sarapan.
Mhm. Mhm.
Gitu, eee, kalo aku sarapan itu penting, terutama, eee, aku sarapannya roti sama minum kopi ya, Kak, ya. Kalau gak minum kopi, itu rasanya badannya lemes, eee, untuk seharian itu, iya, Kak. <laughs> Gitu. Nah kalau olahraga, eee, seperti yang saya katakan tadi olahraga jalan minimal 4000 langkah, eee, kalau untuk, eee, jaraknya mungkin minimal 2 kilometer ya. Cuma kadang-kadang kalau pake eee, kalau saya kan pakai, eee, penghitung langkahnya Google Fit. Nggak tahu kenapa itu kayaknya agak-agak ngaco. Saya juga nggak paham gitu. Rasa-rasanya sih ngaco. <laughs> Gitu. Heeh, eee, ya gitu sih, Kak. Jadi eee, oh, iya satu lagi kebiasaan sehat yang paling mudah dilakukan setiap hari tentu saja minum air putih sih, Kak, menurut aku. Eee, kalau ak iya, kalau aku minum air putihnya masih termasuk sedikit tapi, eee, karena apa ya, eee, kalau dibandingkan minuman yang manis atau yang berwarna, eee, air putih itu memang gak menarik sama sekali, terus terang aja. <laughs>
Mhm. <chuckles> Hmm. Mhm. Mhm. Iya iya. Nah iya bener. Mhm, iya.
Heeh, jadi makanya, eee, kan, eee, makanya darah saya pernah waktu saya mau ambil darah itu darah saya kental karena saya kurang minum. Jadi ya itu saya masih sulit untuk, eee, membiasakan diri rutin, eee, minum minimal 8 gelas per hari begitu sih, Kak. Kalau, Kakak, eee, minumnya ini ya, Kak, ya, rutin ya? Eee, sesuai, ta eee, 8 gelas per hari gitu?
Hmm. Hmm. Eee, kalau aku sih biasanya mungkin ya, Kak, ini, mungkin habis 2 liter sih, 1 hari.
Mhm. Wow! Wah itu malah, eee, ini ya, lebih ya, lapan ge eee, 8 gelas 2 liter. Iya, lebih itu, eee, memang kebutuhan badannya 2 liter ya, Kak, ya?
Tapi Ue Mmm. Eee, itupun 2 liter itu kadang aku juga sampai lupa minum sih, Kak, menurut aku ya itu, belum yang dikit-dikit minum gitu, heeh, mungkin, kum eee, mungkih kurang sih, Kak.
Oh gitu.